Ah! Perfetto, dai questo è un buon modo, beh, un'abitudine di collaborazione, quindi questa questa va bene.
Sì, sì, sì. Eh sì, per esempio le mettia el mhmm, quando si asciugano, le mettiamo nell'armadio? Se una cosa deve essere essi cioè per esempio il jeans che si vede che dev'essere st si stira. Se tipo sai quel quei top estivi corti, cioè, quelli lì non vanno stirati ovviamente, no. Eh okay, e quelli là magari non li s appunto non li stiriamo. Quello che c'è da stirare me ma ognuno si stira il suo, cioè capito, ogni v volta per volta.
Mh-mh. Mh. No, ci sono cose che non vanno stirate, per carità. Mh-mh. Allora io, uhm, sono penso di essere, anche come te, una delle poche persone che, ancora stiriamo. A parte il fatto che a alcune pieghe non si levano, cioè, quindi le le devi pro e poi sai è una anche una cosa di igiene perché il vapore caldo, uhm, ammazza tutti i microbi, tutte cose quindi
Mh-mh, okay. No. Sì. Mh. Ah okay, guarda non ci avevo pensato a 'sta cosa. Ah-ah. Okay.
Eh, no, a me piace, ehm, poi no non so, però a me mi rilass si si
Ti piace no, no. No, io lo faccio perché, okay, va fatt' per alcune cose che so' stropicciate, ma io lo odio. Cioè in estate proprio è X. <chuckles>
Mh. No, vabbè ci sono, an ci sono cose ovviamente che una se può io ad esempio, sabato scorso eravamo di matrimonio, il mio compagno aveva 1 camicia ehm, l'ho maledetto proprio perché le camicie sono veramente toste, però, insomma <sucks teeth>
Sì. Mh-mh. <chuckles> lo vedi che 'ste cose, qui dico: "Ma', le vuoi stirare mamma le vuoi stira' tu? Perché non le s" non le so proprio stirà, cioè proprio sono proprio impacciata sulle uhm, se stiro i i miei jeans, i miei pantaloni, i vestiti, ma le camicie proprio le odio e e e, no non le so stirare. Fortunatamente in estate ost odio stirare in estate, a parte che ci sono meno capi da stirare in estate di genere, sai top, 'ste cose qua non vanno stirate
Mh. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Mh-mh.
e, però se ci fossero pure le camicie, non eh, capi', dovrei chiederlo a mia mamma
Però penso pure che in estate ci siano cose più mhmm, <smacks lips> anche questi abiti lunghi che noi usiamo, ehm, le gonne eh, quelli sì, purtroppo sì. <sucks teeth> Ehm, comunque tornando al discorso abitudini, io mi rendo conto che alcune persone hanno delle abitudini dalle quali sono letteralmente schiavi, no; alcuni, che ne so, il sabato necessariamente si devono mangiare la pizza e deve essere solo di sabato; ehm, un amico ad esempio di mia sorella
Sì, quelli lì dev vanno stirati purtroppo, n sì. Quelli lì sì. Sì. Mamma mia, s Mh, sì.